好奇心に導かれて、ま、行った場所の話を聞かしてもらえますか？
はい。 はい。えっと、それで言うと、大学生の時に、えっと、オーストラリアに、あの、ボランティアに行ったのが好奇心にまさに導かれて、いった話かな、になると思います。
あ、そのオーストラリアを選んだきっかけってあります？
る、えっと、ですね、大学の掲示板で、えっと、オーストラリアで、あの、なんか、森の中に、あの、ハイハイカーのための道を作りませんか？みたいなボランティアを募集してて、それに申し込んだ形ですね。
はい。 はい。 あっ、そうだったんですね。
はい、はい。
で、それで、まずそのーオーストラリアに着いて、いかいかがですか、まず空港着いた後に。
はい。 えっと、それまで、いや、あの、ま、なぜオーストラリアにまず行こうかと思ってると、その英語を勉強しててそれまでしっかり
あっ、なるほど。はいはいはい。
で、使いたいと、その英語を。
え、ちなみに、その、海外旅行は、これがオーストラリアが初めてんなるんすかね。
はえっとですね、ゆえ、ちっちゃい頃に家族行ったんですけど、その時全くもう英語も何も話せず、なので、にかいめになるのかな、自分の中では。人生にかいめの、はい。
あっ、子供ん時に、はい。 あっ、なるほど。じゃ、目的としては、え、そこの場所に行きたかったのと、ま、英語の勉強を、その後ですかね、やろうと思ってたんですかね。
はい。 え、それでえっと英語勉強したので、それをなんか使ってみたいみたいな。
あ、はいはいはい。
はい、で、まさにあと海外も実際にそのえっと欧米ま、欧米圏ってかオーストラリアとかあの、い幼少期に行ったのはアジアの国だったので、違う国も行ってみたいということで、そこに応募した感じです。
あ、なるほど、はい。 じゃあ結構もうほんとにま待ちなんすかね、もうほんとに待ち遠しくて、興奮してついて、で、その第一まずその第一印象どうでした？
はい。 ああ、そうなんす。はい。 えっと、いやもうなんか、あ、なんかおそなんすか、えっと、ありきたりですけど、なんかおなんか、いわゆるおしゃれだなっていうか、なんか、いい感じのなんか洗練された場所だなみたいな。
はい。 おしゃれ？はい。 あっ、そうなんですね、なんか自然とかそういうのではなくて、なんか、今まで見たことないような感じのお洒落感が。
うん、なんかはい、そうです、はい。 ああ。 そうですね。ま、えっと、ま、空港着いて、えっと待ち合わせ場所までバスで乗ったんですけど、ま、その時の印象がそういった感じでしたね。なんかオーストラリアの空港とか街並みがみたいなはい。
あっ。 なるほど。ちなみ場所どこの街ですか？
えっと、確かワガワガっていう街で待ち合わせしないといけなくて、なんはい。
あっあっ、それ大きな街、その、シドニーとかそういうとこではなくて、いきなりちっちゃいばまずはい。
ああ、えど、もしかしたらええなんかいつあ、もしかしたら会ったのはシドニーとかかもしれないすよね、大きい場所かもしれないす。ただ、最終的にたどり着いたのはワガワガっていう街だったのは覚えてます。
あっ、そっからはい。 はいはい。で、そこまで、あれですかね、で、飛行機移動になって、あ
はい。 はい、まさに。
で、そのはい。ワガワガっていう町っていうのは、ちなみ、どどどの州になるんですかね？
もうはい。 はい。 えっと、ワガワ州分かんないんですけど、えっとオーストラリアの南東にあたる
ああ、はいはい。
結構端っこの方ですよ、なん結構かなり田舎な方の町でしたね。かなり小さかったですね。
小さい町なんですね。 で、それでちょっと着いてみてどうでした？なんかありました？
はい。 いや、なんかてか、そもそも辿り着けるかどうかも分かんなくて、そこに、待ち合わせ場所に。
あ、はい。
で、バス乗ろうとして、結構、あのもう片言のそれこそ英語で
はい。
やって、も、もそこでソワソワしてしてたんですよね。ワクワクよりソワソワ、なんか着けるのかなって心配の方が大きかったんですけど、着いてそく安心したんですけど、もう、見渡す限り他の人国のひ他の参加者は、ま、結構オーストラリアの人だったり、イギリスの人だったりみたいな感じで、さらにドキドキしましたのを覚えています。
はい。 あ、そのイベント自体は、おどれぐらいの人数集まったんですか？
はい。 えっとですね、えっと、そのプロジェクト自体はかなり20人ぐらいつまったんですけど、そっから5チームぐらいに分かれたのでしちじゅっちチーム4人ぐらいでしたね。
はい。 あっ、なるほどなるほど。で、その、自分の今まで、ま、培ったじゃないですけど、勉強してきた英語を使いつつ、どうして、その、つつつた伝わりました？
はい。 はい。はい。はい。 えっとね、多分半分ぐらいしか伝わってなかったとむす。<laughs> 話してる50%ずぐらいしかつたで相手を聞くてはい、まさに、そうです。相手はめちゃくちゃ早いので話すスピードも、なんか、相手の4割しか、き理解できてなかったと思います。
<laughs> 実際、生の生の英語はこんなものかっていう。 ああ、はい。 で、それぞれ違う国の方ですもんね？だ、アクセントもあるだろうし、速かったり。
そうです、まさに、はい。そうですそうです、まさに、はい。
で、それでえ、その、そっから目的地に向かうわけですかね？
はい。 あ、そうです。あのあの、まさに森の中に、オーストラリアの森の大自然の森中に行くみたいな感じでした。
はいはい。で、そこではい。
で、そこではい、木を倒したり、なんか草刈ったりして道を作っていくみたいな活動でしたね。
ええ、そうなんですね。道具とかは向こうで用意されてて
はい。 あ、そうです。向こうの、なんか、そういった、NGO なのかな、あれは。なんか、そういった団体があって、そこが用意してくれてましたね。
あ、なるほど。で、そこでなんか、何泊かされるんですか？
はい。 ええとですね、結果的に、2週間ぐらいいたんですよね。そうなんです、長期でほんとに、はい。
あっ、結構いたんですね。で、要は なんか、それは、ホステルって、こって、いうか、なんか、その、それなのか、それ自分ではテントを立てるんですかね？
ああ。 そうです。基本的にテントで。そうです。はい。
なるほど。 その生活してみて、なんか、実質どうでした？
いや、なんか、キャンプ自体はそれほどなんか、まあ、ちっちゃい頃キャンプしたことあったので。すこじ自体はあんまり、はい、抵抗なかったんですけど、本当コミュニケーションですよね、他のチームとの、ああ、メンバーとの。
はい。 あ、そうなんですね。はい。 あ、そこはや
そこが大変でしたね。
それはやっぱ、あの、英語の壁というか。
そうです。英語プラス、その文化の違いについて、そこまでちゃんと理解しなかったので
はい。 おお。はいはい。
なんか日本人的なコミュニケーションをずっと取ってたんで <laughs> はい、はい、はい。
ああ、なるほど。その深掘りしたいんですけど、その、文化の違いって、ま、そのメンバーはそれぞれどこの国でしたっけ？
はい。 えっと、覚えてるのが、カナダ、イギリス、もう1人イギリス、で、あ、もう1人、途中まで、えっとね、いっしゅうかんめまで韓国の方がいました。
はい。 はい。 ま、あ、でも完全にネイティブ環境なんで、英語ネイティブ環境。
あ、そうです。そうですそうです、まさに。はい。
なるほど。で、そこでなんか、どうどうでした？それぞれまあ、文化の違いで言うと、な何が、ありました？
はい。 はい。 えっとですね、え、やはり、向こうだともう当たり前なのかもしれないすけど、も、やっぱ、思ってること、はっきり言うんですよね。
ああ、はいはいはい、なるほど、はい。
今日はこっちの道行かない、ききたくない時は行かない方がいいとか思うとか。
はい。
結構その、ま、結構話し合いで決めるんですよ。そのその日の作業内容。
あ、そ場面、場面で、はい。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
<laughs>「お前、意見ないのか」っていう。 え、でも日本でも、日本でもどうですか、でもそれは意見言う人いるんじゃないですかね「こう行きたいんだけど」計画立てたりとか。
はい。 あ、そうですね。あの、いるあ、いると思います。あの、なので、そうやってそういうタイプだったら良かったんですけど、うちはなんかもうあみんあの、大多数の多数決の方に <laughs> もはい「従います」みたいな感じでしたね。
はい。 ああ、なるほど。 ままずそこが、ぶ文化というか、自分が違かったなっていう部分と、他にあります？
はい。 はい。 えっとです、あ、すごく印象的残っているのは、そのご飯はもちろん作るんですけど、みんなで。で、ある日そのイギリスの女の子が料理番だったんですね。
はい。 お、はい。
でお肉、ステーキかなんかソーセージ焼いたんですよ鉄板で
ああ、もうもうイギリスらしらしい感じのザ、イギリスみたいな感じですかね、はい。
「だいず、もう、ザ、イギリス」みたいな感じの、はい。で、実際に食べて、ま、自分は、ま、まあ、美味しいかなと思ってたら、みんな、ま、すごく美味しいって言ってて
はい。
で、そこでみんな英語で、まま、そのイギリス人の女ん子で「料理上手だね」って言ってたんですね。
はいはい。
それがすごくね、なんかびっくりしたんすよ。え、焼いただけじゃんって、日本人だったら、<laughs> そうなんです。なんか、全然、なんか、料理の腕を試されない。<laughs> はい、はい、はい、ま、そうです焼いたはい。
<laughs> あ、そゆことか、焼いただけ。おい、キャンプだから凝った料理はしないんじゃないですかね。ただ、やっぱ、こだわりとか別になく誰でもできるよう、ただ焼いた、乗せただけ。えっ、油とかも引いたんですか？
はい。なんかそう見た感じだと、はい、「焼いただけでしょ」、はい。いやなんかそんな、なら焼いただけってはい。ただはい、そのなんか言ってる褒めてる側のニュアンスも本気で褒めてたから、料理が上手ではい。
それはそうもとりあえず、猿でもできるみたいなはい。 ああ、だから、褒め上手ってとこがあるんじゃないですかね、その、もしかしたら外国の方は
ああ！ ああ、なるほどそれ気づけなかったですね、それ。はい、はい。
で、さらにそれに対して褒め慣れてるというか、なんかわかんな、それなんか日本人と違いそうですね、その、褒めた後に
ああ、確かにそこは、あ、今考えたらそうかもしれないですね。はい、確かに、確かにうがった目で見てましたね、そこは。
素直にありがとうっていうのか、いえいえ、みたいな。 あ、そうなんですね。
うーん、言われてみればそこもそうですね、うがった目で見てたと思うんです。
で、料理当番と分けてて、で、なんか、ありました、印象的な、その国によって、その人によってその料理とか、なんか違ったみたいなとか。
はい。 ああ、いや、基本的に、まあ、その、キャンプだったっていうのもあると思うんですけど、まさに、その、ちょ調味料の付け方とかは、全然こだわりなく、タイミングとか全然気にせず、入れてる感じは、なんか個人的に、ああ、ここ違うなとは思いましたね。
ああ。はいはい。 はいはい。 例えば、ステーキとか焼かれました？
ステーキは焼いたきいちうん。1、2回焼いた気はします。
それ、なんか塩胡椒とかどうしてたんですかね、皆さん。味付けをするのかしないのか。
いや、なんか、いや、塩胡椒あの、なんか焼いた後に後で、まあ、個人の好みでかけてくださいよ、な雰囲気だったと思います。
はい。 ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。
なんか、うん。そうなんす。調理の時につけておくわけじゃなく、味付けしておくわけじゃなくみたいな感じでしたね。
あ、そうなんですね。
うん。はい。
なるほど。ちなみに、何を作られたんですか？自分の当番の時には。
そうなんす。はい。 ええは時は何だったかな、ええと、まあ、その、アジア的な調味料なかったので、材料もなかったので、それいや、えっと、もう基本的にパンとお肉とソーセージとフルーツかな？
ご飯とかですか？ <laughs> で、作るってこできできてるものですね。
ぐらいだけだったので そうです。そうなんですそうなんです。だら、そこまで確かに言われてみれば、手のかけようのない、ええ、材料かもしれないすけど
ああ、なるそう。 なんか見せつけてやれば良かったんじゃないですか、その、キャンプのご飯、美味しいご飯で。
いや、そう。いや、だからはい。 はい。
で、卵かけご飯とか。
ただ、まさにチャンスを伺ってたんですけど、かたや、やっぱり日本人的だったのか、なんかそうやって見せつけるのは良くないみたいな、そう。<laughs> もう <laughs> はい、はい。
はい。 はい。 <laughs> て、完璧的な、昔ながらの日本人みたいになってますよね。
うん、そうです。なんかもう控えめに目立たないようにみたいな振る舞いとってましたね、確かにあの時、はい。
はい。 なるほど、はいはい。<clears throat> で、それなんか、なんか、その時の思い出では別に、匂いとか、なんかあります？景色だったりとか、五感に働きかけるみたいな。
ああ、それがやはりうんうはい、まさに、その、やっぱオーストラリアの森？
はい。
木とかが、もう、全然日本と違うんですよ。ままさにまさに、もう、サイズ感が、やはり、オーストラリアの木の方が、うーん、なんか、太くて、日本の木の1.5倍ぐらいの、なんか、大きすかスケール感だった体感ですね。まず。
ええ。 はい。 あ、ひとつひとつが、もう、そもそも、幹の幅が違うとか。
でかかったです。はい。で、土、なんか、均すために、地面均すために土を耕した時に、あの、地中からアリが出てくるんですね。
へえ、はい。 はい。 ああ、はいはい。
めちゃくちゃでかくてそのアリが。これアリかよと、あ、蜘蛛じゃねえかと思うぐらいの。
<laughs> なるほど。 ああ、はいはい。
なんか、そこのスケール感を常に感じてた気がしますね、いいながら。
なるほど、その蛇とか、なんか、その、オーストラリア独特の生物は大丈夫でした？そ遭遇しました？はい。
うああ、はい。えっとですね、やすえっと、森の中では出会わなかったんですけど、その、ワガワガの地域に、あの、スネークマンと呼ばれる人がいて、すごい。まさに蛇をたくさん飼っている方で。
ええ。怖、はい、はい。 飼って、はいはい。
はい、で、ま、その、私たちのチームリーダーがその方と知り合いだったので、連れて行ってくれて、もう、目の前で、あの、ネズミの赤ちゃん、生きたままの赤ちゃんを蛇に食べさせるところを見せてくれました。
おおおおおお、なかなか体験できないですね、はい。うん。
うん、そういった、なんかそうなんすよね、なんか、ワイルドな体験はさせてもらいましたね、そこで。
誰も被害に遭わなかったんですか？
ああ、遭わなかったです、大丈夫でした、はい。<laughs> はいはい。
あ、そうだったんですね。 で、あとは、なんか、あります？その、ハプニングですね、その、だからその時に起きた、ま、多分あると思うんですけど。
ああ。ハハプニン、結構、ああ、それでハプニングしっかり覚えているのは、キャンプなので夜はもちろんね、それぞれのテント寝てるんですけど、あれ？みたいな、隣のテントから、なんか、ほんとはだん男性しか寝てないはずなのに、なんか、あの、イチャイチャしてる声が聞こえるみたい <laughs> 言われました。いや、わかんないです。何か何が起こってたかわかんないですけど、で、夜中です <chuckles> 夜中です。で、あ、なんか、声聞こえるなみたいな。あ、なんか、あの、ちょふざけ合ってる声だったんですけど、で、次の日朝起きたら、周りの人に言われました。おいってなぜあれ気遣って出てこなかったんだと、<laughs> その、みんな気付いてたと、あの2人が仲いいのはみたい。
はい。 はい。 <laughs> いやいやいや。 はい。まあまあまあ、夜中ですか？はい。はい。 もう、き聞こえてんじゃないですか、声、はい。 ああ、はいはいはい。 お、はいはい。 まあ、そんなテントなんて薄いですからね。声漏れますよね。
まあ、そうなんすよね。絶対、まあ、はい、みんななんか、そうなんですよ。その時、気づいたんす。その時みんなはなんかちょっと離れたところに集まってたんですけど「なんで気使わなかったんだ」って言われたのは覚えてます。
はいはい。 あ、それはあれですか、いい方のハプニングですかね？
えっと、どあええと、もう、悪い方、<laughs> なんか、いと取りようによってはいいかもしれないですね。のってないかはい、いいかもしれないですね。はい。まさに。
<laughs> それひ取りようによって、人によっては、なるほどなるほど。まん、海外だとそこなんかフランクなんで、あとなんかやっぱ
そうですね、多分そこはなんかそこまで、日本的な、なんかいやらしいとか、そこまで下品な目で見てなかった気はしますね。うん。
あの やっぱ、すぐなく仲良くなるんじゃないですかね。あとは英語はやっぱ、その、フラットでやっぱ、距離が、すぐ縮まるのかなっていう聞いてて思いますけど、はい。
はい。 うーん、はい、なんかそういうことなのかな、ってのは、その時思いましたね。
うん。なんか風習とかありました？その、現地とか、まあ、逆にオーストラリアでもいいんですけど。
うん。 ああ、はい、風習で言うと何かあったかな。でも結構、その、自然は大事にしてる、あの、皆さん、その、それこそ、その、ボランティア活動に参加してない方も、ちその住んでる地域の方たちもすごくなんか温かい言葉、ね、「頑張ってくれてありがとうと、ここを綺麗にしてくれてありがとう」って言葉をかけてもらったので、そういったなんか心意気みたいなのは感じた気がしますね。
はい。 ああ、はい。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。だ結構優しいとか、あと自然を大事にするとか、ま、そういう方が多かったんですかね？
うん、はい。 あ そうですね、あたかかたですよ。なんかそのね、知らないそれこそ日本人の私に対しても、すごく挨拶で優しくかけて言葉かけてくれたし、うん、なんかそこのフレンドリーさを感じましたね。
はいはい。 なるほど、はいはい。 へえ、いいですね。あとあとなんか思わぬ収穫って何かありますか？ああ、ま、そのさっきのハプニングは、ま、もしかしたら思わぬ収穫も知れないんですけど、ま、違った何か収穫があれば。
うん、うん。 はい、はい、はい。 思わずしかま、でもそれで言うとやっぱりなんかうす拙いながらも自分の英語が通じたっていうことは自信に繋がりましたね。うん。
ああ、確かにそうですね。そっから自信になってもっと話せるようになってってなりましたもんね。
そうです。それ以降だから積極的に自分で英語を話しかけられるようになりましたね、それ以降うん、すごく良かったです、それは、うん。
おお、いいですね。 で、その経験ってど生かされました？なんか、結局その後の行動と。
あ、もうそれ以降さらにおっきい留学もしましたし、いやかなりさ最初の一歩としてはかなり良かったです、それは。
あ、そうなんですね。はい。 あ、いいですね。それで、オーストラリアまた行かれたんですか？
うん。 いや違う、その時はえっと留学に対してはアメリカに行きましたそん時は。はい。
あ、なるほどなるほど、ま、でもそれがこの経験がきっかけで
まさにそうなんす。
だから、好奇心ってやっぱ大事だなっていうことですね。
うん、やればできるじゃんって思いましたね。
あ、なるほど。ちょ楽しかったです、聞いてて。
はい。 あ、いやこちらこそお話しできてすごく良かったです。
はい、また何かあればね、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとございました。はい、失礼いたします。